हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं लोग और आजकल तो एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर ले रहे हैं लोग। मतलब मैंने देखा है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो वो लोग क्या कर रहे हैं? एक रूम होता है छोटा-सा तो उसको क्या करते हैं उसमें अ, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पाइप लगा देते हैं पानी के या फ़िर क्यारिया बनवा देते हैं एक अलग-अलग। तो एक ऐसा माहौल या ऐसा तमप तापमान नियंत्रित कर लेते हैं उस कमरे का कि वो किसी भी मौसम में कोई भी सब्ज़ी उगा पा रहे हैं या फ़िर मशरुम हो गए या फ़िर सेम हो गए। जो भी उनको समझ आता है उसके हिसाब से ज के हिसाब से और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी तरीके से और पर्यावरण में मतलब सहयोग कर रहे हैं। हुँ।
जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मुझको भी इस अ, तरीके, नए-नए तक अ, तकनीकें, तरीके देखकर अच्छा लगा। इस अ, बात को सुनकर जो आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं, जो नए-नए तकनीक अपना रहे हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। मुझसे आपको इस विषय पर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्क बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के पर्यावरण को लेकर और उम्मीद करता हूँ फ़िर से बातचीत होगी, धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। धन्यवाद।